Так, хорошо, слушай, это, кстати, м, хорошая идея, что ты можешь отрабатывать упражнения, э, какие-то движения дома. Потому что действительно это как, э, не знаю, как язык, как, э, любое, да, вот что-то, что требует, э, техники. То есть технику надо отрабатывать, наверно, все-таки каждый день. И одного занятия в неделю этого будет, конечно же, недостаточно. А. Хорошо, а. Слушай, ты говоришь, у тебя мама живёт рядом. А можно ли маму как-то задействовать <chuckles> так, чтобы тебя освободить?
Верно. Да, есть такое. <chuckles> Ой, хорошая, хорошая мысль! Ты знаешь, я даже про маму как-то и не подумала. Хотя она мне уже на протяжении многих лет говорит о том, что, а: "Я хочу научиться танцевать бачата". Прям у неё, я не знаю, пр и ей нравится ездить просто, э, в Dominican она любит ездить, там в другие страны на ка ка э, ка карибского, э, п побережья. Э. Вот. И она прямо любит танцева ну, как бы всех движений, конечно, она не знает, но ей нравится, когда она приезжает на отдых, она обязательно встаёт и под музыку, глядя на всех, начинает повторять движения. Зажигает. И ты знаешь, действительно, это же вариант: вместо того, чтобы сидеть за ужином или с чаепитием, проводить время, да, напрасно, взять маму. Полезно и ей, и мне компания, и время, действительно, освободится. Ну, я думаю, что раз в неделю время мы найдём на занятия. Спасибо! Это прямо вот- я не знаю. Так говорят же вот
Ну, это да, зажигательные такие ритмы. Ну да. <chuckles> Кстати, да.
э, то, что будет перед носом лежать, вот не заметишь. Вот. А тут- да, как бы про маму я как-то и не подумала совершенно. Это хороший, хороший совет.
Ну вот, отлично. Вот, слушай